देखिए अ, मैं अगर आपको बोलूँ ना तो मुझे अ, नृत्य करने का बड़ा ही ज़्यादा शौक था बचपन से ही। तो, मेरे यहाँ पे था ऐसा कि नहीं अ, घरवाले थोड़े रूढ़िवादी सोच के थे और समाज भी था रूढ़िवादी सोच का, तो घरवाले तो कभी देखिए 1 पल को समर्थन कर भी दें, लेकिन बाहर के लोग नहीं करते थे। और उस समय देखिए मैंने नया-नया ना सोशल मीडिया के बारे में जाना था कि यहाँ पर अ, हम कुछ भी पोस्ट करके डाल सकते हैं और वो लोग देखेंगे और लोग लाइक करेंगे। तो उस समय तो देखिए मेरे पास इतना दिमाग नहीं था, मैंने एक डांस अपना तैयार किया और डाल दिया वत वहाँ पर। जब मेरे जो रिश्तेदार थे या फिर कुछ लोग जानने वाले थे उन्होंने देख लिया, अब उन्होंने वो विडिओ डाउनलोड करके मेरे पिता जी को भेज दी। उसके बाद अ, उस विडियो के नीचे देखिए मुझे कोई अ, कॉमेन्ट वगैरह तो नहीं, आया पर हाँ अ, यूँ कह लीजिए कि आईडी पब्लिक थी, तो कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं जानती तक नहीं थी, उनके बड़े भद्दे-भद्दे कॉमेंट्स आए या पता नहीं उन्होंने क्या-क्या बोला था, काफ़ी अजीब-अजीब से कॉमेंट्स थे। तो फिर तब से देखिए मैंने अ, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था मैंने पहली बार डाला, मुझे कुछ पता नहीं था और घर पे भी पता चल गई बातें। तो फिर मैंने देखिए, वो मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट था उसको बंद करा दिया गया। अब चलिए मैं हाँ, मैंने तो चलिए छ छोड़ दिया वो, फिर 1 साल बाद मैं और ज़्यादा देखिए होशियार हो गई। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक किया पहले तो और फिर आईडी बनाई और आईडी मैंने उस वक़्त प्राइवेट रखी कि हाँ, अब मैं म अपने लोगों को ही दिखाऊँगी बस सारी चीज़ें।
अरे वाह, वाह! हाँ। अच्छा, अच्छा। ओह! अच्छा। अरे, अरे। अरे, व अरे। <chuckles> जी, जी। अरे, अरे। अच्छा, अच्छा। अरे! <chuckles> अरे वाह, वाह! <chuckles> ये तो सही है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो देखिए आपने कहीं न कहीं ठीक है, आपने काफ़ी सही भी चीज करी। तो कहीं न कहीं जैसे आपके साथ जैसे कहीं न कहीं ठीक है, आपको कोई हेट या कोई नेगेटिव कमेंट्स सुने। परंतु कहीं न कहीं जैसे आपके पिता जी ने जैसे आपको एक डर था तो आपको बंद भी करना पड़ा आपका अकाउंट। तो कहीं न कहीं आपको उसके लिए बुरा भी महसूस हुआ था, तो आपने उस वक़्त कैसे सँभाला अपने आप को? क्योंकि देखिए आपने कहा ना 1 साल का जो गैप आया था, तो 1 साल में कहीं न कहीं आपका मन तो करता ही रहेगा कि आप फिर से कोई नृत्य की अपनी वीडियोज़ डालें। तो उसमें आपने खुद को कैसे वो कहते हैं ना, सहारा दिया? खुद को ही अगर आप इस पे थोड़ा कुछ बताना चाहें।
हुँ, हुँ। उम, जी।